Esatto. Diciamo che io principalmente se guardo al mio armadio il, <lip trill> vorrei dire 97% dei capi deriva e calzature deriva, ehm, direttamente da negozi second hand. Proprio, uhm domenica sono andata ed ho trovato un paio di mocassini che e erano nuovi di pacca, evidentemente sono stati un regalo magari non gradito e ehm, tra l'altro poi <clears throat> o ehm, li ho pagati 4 € e ho scoperto poi, indagando su internet, che in realtà il loro valore gira sui 150-300 € quindi
Interessante. <chuckles> Certo. Ah, ma dai, diciamo che
Sì, no, ma spesso succedono queste cose, cioè
Eh, infatti volevo chiederti, è una cosa che ti capita spesso oppure questo è stato proprio diciamo così un colpo di fortuna?
No, no, mi capita spesso proprio perché comunque sai con tutti gli anni di esperienza che ho, alla fine della fiera, di riffa o di raffa, impari a ehm, a riconoscere quando un capo effettivamente ne vale la pena e quando invece è qualcosa che è stato fatto magari in maniera dozzinale. Uhm, diciamo che il trucco, mhmm, sta nel, uhm, documentarsi e una volta, sai, dovevi comunque per esempio un trucco per vedere se un capo è realmente vintage è guardare le cuciture, se sono a filo unico, molto probabilmente sì, è vintage, se invece doppia è la cucitura allora probabilmente è una riproduzione. Uhm, ci sono certe cose dimmi.
Certo. Quindi dic Capisco. Certo. E volevo scusami, ti interrompevo 1 secondo perché volevo chiederti che mi hai detto una cosa molto interessante ca per quanto riguarda l'informazione. Ecco, tu mi hai detto che hai maturato anche una grande esperienza, però mi hai detto che hai anche ti sei informata. Ecco, quali sono le fonti principali in cui magari informarsi da appunto in questa materia? Cioè, internet piuttosto che i giornali? Cioè, tu come hai fatto?
Mh-mh.